बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात से पूरी तरह मैं सहमत हूँ। और हाँ और जैसे आपने जो कहा कि काफ़ी लोग पहुँच जाते हैं उस मुकाम तक तो आपको उनके बारे में उ उनकी कहानी जानने को मिलती है। लेकिन उनके पीछे ऐसे हज़ारों लोग और हैं जो नहीं पहुँच पाते हैं, जिनको वो कामयाबी नहीं मिलती है, वो पहचान नहीं मिलती है।
जी, जी। हैं, जो नहीं पहुँच पाते। जी, जी बिल्कुल। जी, जी ऐसे भी होता है।
तो, उनके बारे तो उनकी कहानी तो हमें जानने को ही नहीं मिलती है। ऐसे काफ़ी फेलियर जिन्हें आप कहेंगे अ, कि कोशिश बहुत की उन्होंने लेकिन उनको उस तरह की पहचान, वो कामयाबी नहीं मिली। वो चुनौतियों से मतलब कह सकते हैं उभर नहीं पाए, जो दबाव था उससे उभर नहीं पाए और थोड़ा-सा किस्मत का भी साथ होता है। इन वैसी फ़िल्मी दुनिया ऐसी है कि इसमें अपनी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ऑड्स आपके अगेंस्ट होते हैं। तो बिल्कुल सही कहा तो वहाँ पे मानसिक तनाव का होना काफ़ी ज़्यादा है। मतलब सोचिए सुशांत सिंह राजपूत तो इतने सक्सेसफुल एक्टर थे, उनके पास सब कुछ था। और उसके बाद उन उन अगर उनको मानसिक तनाव या दबाव महसूस हो सकता है, इंडस्ट्री के अंदर, तो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं उनके लिए तो फिर बहुत ही आम बात है ये।
उ, जी, जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। जी, जी बिल्कुल। अब अब देखिए ना सुशांत सिंह राजपूत कितने मतलब उनक आप द उनको देख के लग ही नहीं सकता कि उनको कभी ऐसा प्रेशर मेंटल प्रे अ, प्रेशर कभी हो भी सकता है। जैसे वो हमेशा हँसते रहते थे और सबसे खुल के बात करते थे और हमेशा एक आप तो खुद देखेंगे कि वो चंचल त रहते थे, हमेशा किसी भी कार्य में। और उनकी फ़िटनेस भी काफ़ी अच्छी थी, फिर भी उनके स जीवन में ऐसा तनाव हो सकता है मुझे नहीं लगा था, कि ऐसा कदम वो कभी उठा लेंगे। जी, जी।
हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बात करते थे। जी, जी। बहुत अच्छी, बहुत बिल्कुल।